Então, é be
Então você você sentiu isso. Mas você sentiu isso ali na adolescência?
Sim. Na adolescência, que tinha o ideal de beleza aspiracional que ele passava muito por essa essa mulher europeia, né, não é uma mulher brasileira, se você for pensar, ali na origem. Tudo bem, se você for pro sul do Brasil, tem várias loiras de olho azuis, tá mas se você pegar o Brasil inteiro, o Brasil é mais preto, mulato e pardo do que loiro. Então era completamente fora do que era ser brasileiro, ter É, aquela referência e todas aquelas paquitas, que hoje sabemos que pintavam cabelo, não é mesmo?
Sim. Hum, verdade. Fora da da realidade. É. Exatamente, o documentário mostra mui mostrou muito isso pra você então, né. E assim, e o que o que deixou com o que te deixa com mais saudade do programa, assim? Eram os desenhos, era interação, né, dela com as paquitas, com as crianças, ou eram era o momento, como era?
Uhum. Uhum. Eram os desenhos. Eram os desenhos. Porque, assim, eu me lembro, por exemplo, que eu estudava de manhã, então eu não conseguia assistir o show da Xuxa inteiro. Eu assistia geralmente os 2 últimos desenhos, que era He-Man, Thundercats, She-Ra, e assim, era um dos que eu gostava. E aí quando a gente estava de férias, veja só você, eu acordava 7h pra assistir os Smurfs que passava na Xuxa. <laughs>
Uhum. Uhum. Sim. Sim claro. Meu Deus! <chuckles> Mesmo de férias, você acordava cedo. <chuckles>
<chuckles> Então eu me lembro da sensação de botar o despertador, pra assistir justamente aqueles desenhos que eu só conseguia ver no sábado, ou que eu nunca assistia. Eu lembro do do meu pai ir na locadora e pedi e eu pedi pra alugar o desenho dos Smurfs, porque eu não conseguia ver na Xuxa. <laughs> Então, assim, os desenhos eram muito legais. E eu sempre gostei muito de desenho e de animação. Foi até uma coisa que eu fui fazer na minha vida adulta, profissionalmente por um tempo, trabalhar com animação. E era umas animações modernas, né. É eu gostava. <chuckles>
<chuckles> Entendi. Uhum. Sim. Olha que ba Super. <chuckles> E assim, a e a trilha sonora que tocava as músicas da própria Xuxa, ou eh, ela recebia também, eh, cantores, bandas ali, né. Você acha que isso de alguma maneira influenciou, assim, no que você é hoje?
Uhum. Convidado. Uhum.